Bakit ganon, ba't parang lumalayo na siya? May may something ba? Parang gano'n. Oo, ano sa tingin mo?
Mm, alam mo, naintindihan kita dun. Oo, naiintindihan kita dun kasi, ah, namimiss mo din siya 'di ba? Namimiss mo siya kasi nga ganun ka, ganun yung connection niyo dati. Parang may may matinding koneksyon na nag-e-urge sa'yo na gusto mong ma makapag-bonding siya, kaya lang medyo lumalayo nga siya. Um, may nasubukan ka na bang paraan para i-reach out siya o sabihin sa kanya kung o itanong sa kanya kung bakit siya lumalayo, parang gano'n?